Na ja, ich weiß nicht. Also, äh, da müsste man dann auf jeden Fall 'n Kompromiss finden. Ich frage mich in letzter Zeit immer häufiger, ob das überhaupt noch passt mit uns, weil wir wohnen ja jetzt auch an getrennten Orten. Ich in Berlin, er in Holland. Das heißt, 600 km liegen da zwischen uns, und wir müssen immer pendeln. Das macht das Ganze schon schwieriger. Ich habe mich mit natürlich jetzt in, äh, Berlin voll auf meine Musik konzentriert und er sich auf seine Wissenschaftskarriere. Also, das clasht wirklich total an allen Ecken und Enden. Dann nimmt er aber auch nicht ernst, was ich so tue und, äh, ich habe aber ganz doll Angst vor dem Alleinsein, aber auf der anderen Seite weiß ich, dass ich seinen Zukunftsplänen auch gar nicht so gerecht werden kann und er zeigt mir das ja auch ständig, indem er da mich mitschleppt zu diesen Treffen mit seiner besten Freundin Kerstin, in die er auch früher mal verliebt war. Und das ist mir ja auch noch 'n Dorn in Auge und jetzt hat die auch noch 'n Kind.
Mhm. Oh. Mhm. Mhm. Okay, das klingt natürlich nach einigen ge Hindernissen beziehungsweise einigen Erschwernissen, ähm, denen ihr euch da ausgesetzt seht, ne? Ähm, ist nicht einfach. Würdest du denn sagen, dass die letzten Jahre, ähm, zunehmend problematischer oder schlechter wurden, ähm, oder gab's auch mal wieder Hochphasen oder ist es so, seit einiger Zeit nur abwärts?
Mhm. Na ja, also, ich muss schon sagen, so die ersten 2 Jahre unserer Beziehung waren richtig toll und dann, äh, so Richtung 5. oder 6. Jahr das habe ich auch schon gemerkt, als wir zusammengewohnt haben. Wir haben ja fast 2 Jahre zusammengewohnt. Da haben wir uns auch häufig lautstark gestritten. Er hat sich immer mehr in die Theatergruppe zurückgezogen und da auch andere Frauen angehimmelt, und, äh, da kamen halt Konflikte, dann kam die Distanzbeziehung dazu und ab und zu haben wir noch richtig schöne Momente, wenn wir uns gegenseitig besuchen. Also, es ist auch so, wenn ich in Holland bin häufig will ich da gar nicht weg, weil wir immer so schöne Ausflüge miteinander machen und das Reisen das gemeinsame Reisen, es ist ja immer das Beste und ich kann mir das gar nicht vorstellen, das ohne ihn zu machen und, äh, deswegen bin ich da jetzt wirklich richtig in 'ner Zwickmühle zwischen: „Ich trenne mich“ oder „ich setze diese Beziehung fort“, und ich habe da für mich noch keine Antwort gefunden?
Mhm. <snorts> Mhm. Mhm. Mhm.